Ah ouais, c'est presque un moment, heu, syndicaliste, quelque part, tu sais, hem? Hem, parfois, il y a beaucoup de personnes qui vont, heu, se souvenir avec nostalgie, heu, du monde ouvrier, heu, heu, des moments, en fait, où tout le monde se réunissait autour de causes et que maintenant, heu, ben avec, heu, des nouvelles entreprises, chacun a un poste différent, a heu, est est, enfin, pas le, hem comment dire, le même poids dans la hiérarchie et puis du coup, tout le monde a pas les mêmes horaires. Donc c'est très difficile de s'organiser, heu, dans une vie, heu, en commun, entre employés et finalement, heu, est-ce que le café, c'est un peu le dernier vestige, heu, de ces organisations humaines dans le travail quoi?
Ah bah ouais. Ah oui. Oui. Oui. Oui. Oui, c'est sûr. Oui, oui ben parce que le café, heu, c'est comme, hem, voilà, tout le monde prend un café le matin au en pause et c'est vrai qu'on fait pas forcément attention à qui le prend, qui est en face de nous. C'est un moment assez détente où, heu, on se pose pas les questions, on parle avec tout le monde et heu, oui, je pense que c'est quelque chose qui est ancré et je pense pas qu'il est prêt à disparaître maintenant. Voilà, il existe des machines à café dans beaucoup d'entreprises, parce que c'est un c'est un moment sacré.
Mmh mh. Mmh. Mouais. Mouais, non, non, c'est vrai, hein mais c'est vrai, comme tu dis, c'est souvent même une source de conflits. Si le café est pas bon, s'il a été changé, si les employés en sont privés, enfin bon ça dit tout finalement hein et
Oui. Ah bah oui. Ah bah oui et moi et moi encore pire, parce qu'il y a des Italiens dans dans mon tre entreprise. Alors quand je je mets du sucre dans mon café, alors là heu, <laughs> j'ai quelques regards hein.
Ah! Ouh là, oui. <laughs> Ils te jugent? <laughs>
Ah un petit peu, bah je le dis en avance en en avance maintenant je dis: «Bon désolée, moi je prends du sucre hein, donc, heu voilà».
Ouais, aïe, aïe, aïe. Mais c'est drôle hein, d'ailleurs que tu soulignes ça. C'est vrai que la le rapport au café alors, autant, heu, la pause café, donc que tu as évoqué, c'est un peu un truc universel, heu, dans les entreprises. Mais, heu, par exemple, la façon dont on le prend, c'est complètement différent. C'est vrai que les italiens, c'est vraiment une religion, le café parce qu'eux, rappelle-moi, ils le prennent, hem, c'est quoi, c'est expresso noir, c'est ça?
Oui. Ah oui. Ah oui, c'est même, heu, il y a un ristretto où vraiment c'est un shot, c'est tout petit et heu, c'est du pur café et il y a pas de sucre hein. Donc eux, c'est vraiment serré et corsé hein et d'ailleurs, moi, ce qui est marrant, c'est que dans mon entreprise, heu, il y a les amateurs bon, de café, voilà ils boivent leur café parce qu'on a des cafés gratuits à la machine à café, mais il y a encore une cafétéria qui propose un café, heu, voilà encore mieux, enfin un vrai café et là, j'ai une collègue qui est colombienne justement, qui elle prend va payer son café là-bas et ne souhaite pas de café gratuit hein.
Ah oui. Ouais. Mmh mh. Hein hein. Ouais.

OK. Et hem, est-ce que le café que tu prends, ça peut complètement changer même la nature de de la rencontre ou du moment que tu partages avec quelqu'un? Est-ce qu'un cappuccino, ça donnera lieu à un un t certain type de de partage, alors qu'un café à la machine à café classique, on va dire, heu, un allongé, heu, ça donnera lieu à une autre type, heu, de rencontre? Est-ce que tu as ce sentiment?
Alors oui. Alors oui parce que le cappuccino c'est plutôt, heu, je le prends dans des moments assez décontracts. C'est vrai qu'au travail j'avais jamais fait attention, mais je ne prends que du café. Alors que j'ai la possibilité, hein, de prendre, heu, heu, d'autres, heu, d'autres cafés, cappuccino, heu, café, hem, heu, des latte et cetera. Mais c'est vrai que, bah, hem, peut être parce que je prends du cappuccino parce qu'en fait c'est un petit moment, heu un autre moment de pause mais plus long et vraiment déconnecté au travail.
Mmh mh. Ouais. Mouais. Mmh mh. Et oui. Ouais ça se sirote, en fait. L'action qui va aller avec le café que tu bois, la boisson chaude que tu bois, c'est, heu, ça va même définir en fait le moment. Mais c'est vrai que le capuccino, ça se boit tout doux, alors qu'un expresso, ça se hop. Heu, ça se boit dans un shot quoi. Ah ouais, ça change tout, hein.
Oui. Exactement. Oui. Oui c'est plus rapide, oui oui. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus prute brut et peut-être l'effet escompté n'est pas le même. Le café un peu plus brut, on attend peut-être qu'un regain d'énergie, voilà après le manger, on vient de manger un lourd repas, bon on prend un café qui nous permettra de nous réveiller aussi.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Et toi tu es, mmh, tu fais des fois ça le le petit expresso au comptoir, heu, comme ils disent en Italie le café al banco?
Ristretto là qu'on voit très, très vite? Non je ne le fais pas vraiment, surtout que mais moi j'ai une machine à café, heu, chez moi et heu, généralement je le prends pas très fort et pas trop amer non plus. Je veux pas qu'il soit trop amer sinon j'ai des peut-être des remontées d'estomac comme ça, heu, heu, acides, heu, donc, heu, j'essaye de doser en fait aussi sur l'acidité du café.
Ouais. Ouais, toi tu fais ça? Mmh mh. Mmh. Ah. Ouais. Ouais ça c'est l'inconvénient. Alors tu peux avoir le charme et le plaisir du café, du partage autour du café, mais après ton estomac, au bout d'un certain âge, heu, te te freine un petit peu. D'ailleurs, ça ça te fait peur qu'à un moment tu puisses plus boire de café?
Ah oui, oui c'est dommage, oui. Ah non j'espère ne pas avoir ce cas-là. Heu, franchement j'aimerais bien continuer sur le café. Après je j'en bois pas excessivement non plus. De temps en temps mais c'est pas dans l'abus, mais c'est vrai que c'est quand même un petit moment, heu, j'aime bien sentir le café, j'aime bien l'odeur, donc ça serait quand même dommage de pas pouvoir continuer.
Mmh mh. Mmh.